Sa akin po, ah, parang nabanggit niyo po kanina, ah, sweldo rin po <laughs> medyo ano, nag opo, nagpapakatotoo lang naman po. <laughs> Kasi sabi nga po hanap buhay. <laughs> Kailangan ko po mabuhay gano'n. <laughs> Kaya, yun yun po pero bukod po doon katulad din po nabanggit po ninyo yung siyempre po yung trabaho po dapat, eh, kaya ko pong gawin, 'di ba, po kasi may paniniwala sila na, "Fake it 'till you make <chuckles> it." po, eh. Eh, siyempre po mahirap naman pong pekein ng kapag hindi mo alam talaga po, puwede naman pong matuto. At kung willing naman po at siguro may paraan naman po na maging transparent po dun sa, ah, pagtatrabahuhan n'yo na. Hindi ko alam pero, ah, willing naman po ako matuto at least alam po nila na, "Ay, hindi niya alam, pero inaalam niya." pero yun po. At, ah, higit sa lahat ano po, ah
Mm. Mm. Mm, oo, oo, napakahalaga niyan. Oo, oh, totoo naman. Mm, mm, yun naman ang purpose niyan. O oo, oo nga. Mm. Mm, mm. Mm, tama. Oo, oo, nakakalungkot. Mm. Oo, oo. Mm. Mm. Totoo. Mm, mm, mm. Mm, mm, hmm, o oo. Totoo. Ako naka oo. Sige, sige tuloy mo lang.
yung mag-eenjoy po ako dun sa trabaho. Kasi po nagkaroon na po ako ng tingin n'yo po maganda po yung trabaho, kaya ko pong gawin pero parang tinatawad <chuckles> na po kong pumasok sa araw-araw. Kasi hindi po pala maganda yung <sniffs> pagpapatakbo po nung proyekto gano'n po, kumpanya. Opo, gano'n, kaya yun po. Ah, ano po yung sinasabi niyo kanina?
Mm, oo nga. Oo, Mm. Mhm. oo nga. Mm. Kumpanya oo, okey. Mm. Hmm, ah Ayun nga, kasi nabanggit mo lang kasi kanina yung, um, tungkol sa, "Fake it, till you make it." naalala ko lang kasi yung panahon ko na nagtrabaho ako sa ibansa ibang bansa. Eh, siyempre bago pa lang ako sa lugar na 'yon- sa ibang bansa- talagang kumbaga kung ikukumpara mo 'yong hinahanap na kalida na ano nila mga kwalipikasyon, kulang 'yong sa akin na kwalipikasyon. So, ginawa ko yang pamamaraan na 'yan. Although, nakalusot naman ako na nani napaniwala ako sa kanila na may kaalaman ako sa ganyan, pero kapag talagang sumalang ka na sa trabaho sobrang hirap napapaniwalain sa sarili mo na kaya mo 'yon, pero kung hindi mo talaga kaya hindi hindi mo magagawa, eh. Kaya napakaimportante talaga na 'pag sumasabak ka talagang alam mo talaga kasi ano ikaw din ang mapapahiya, 'di ba?
Hmm. Ay Mm. Ay, opo. Mm. Oh. Ay, opo. Pero Hmm. Mm, i-open. Ay, totoo po tsaka mahirap pong nakakababa rin po ng moral po ano na siyempre po, ay sa inyo naman po kasi parang ano po siya ng circumstancia, eh. Parang, at hindi naman po akalain na ganun po yung mangyayari kumbaga po ginagawa niyo naman po yung kaya niyo pong at tsaka siyempre may pamilya po siguro kayong, ah, gustong tulungan tsaka siyempre sarili po. Opo. Kaya lang mm.
Mm. Mm, mm, mm. Mm. Oo, oo. Oo, kumbagang Mm. Mm. Mm, mm, mm. Kaya nga, eh. Mm, kaya nung mga time na yun talagang pinilit ko talaga kahit alam ko, kasi nandun na yung pangangailangan nandun na yung nandun na ako sa lugar na yun kailangan makayanan ko 'to. Kaya siguro nagawa ko din yung ganong bagay, so siguro isang magandang ano lang din yun na wag nating gawin yung ganong bagay.
Opo. Mm. Opo.

Ay totoo po. Parang ano po 'no, nakakatuwa 'pag work from home, puwede po kayong magtrabaho sa komportableng pananamit. <chuckles>
Mm. Mm. Oras, mm. 'Di 'tsaka 'yong oras 'di ba napakaimportante sa atin no'n, eh. Oo, 'tsaka aminin natin, ah, sa work from home din mas ano, kumpara naman sa nagtatrabaho ka mas malaki 'yong income dito, 'di ba. 'Di ba? <laughs> Oo. Mm.
Opo, pwede niyo pa po i-mute. Mm, nakakatuwa Ay opo. Kasi ano, eh, ano siya, tipid po sa ano, pagkain sa labas, tipid din sa puwede sa bukod po sa suweldo, tipid din po do'n sa pamasahe, tapos ayun, 'yon po 'yong ano, parang maraming natitipid kasi konti 'yong ano, 'yong mga tukso. <laughs>
Tama. Mm, hmm. Mm, mm. Totoo. Totoo, totoo naman. 'Eto, may mga challenges ka bang naranasan sa paghahanap ng trabaho 'tsaka pa'no mo naman hinarap 'yung mga hamon na 'yun or challenges na 'yun?
Hmm. Ah, challenges po, 'yung nabanggit ko po kanina na 'yun sa proyekto po. Ah, mahirap po nung panahon ng pan na nataon po kasi na 'yung unang trabaho ko po ay
Mm, mm. Mm. Hmm. Pandemic. Mm.
biglang na ano po ng pandemya.
Mm, mm.
Okey naman po siya nung umpisa tapos nahirapan na po kami kasi limitado na po 'yung araw ng pagpasok, eh, a ano po kasi 'yun, eh, nag-e-experiment po ako kaya ang hirap niyang i-ano po, ah, parang parang gawan ng solusyon o paraan po para matapos 'yung ginagawa ko. Tapos medyo naging mas mahigpit pa po 'yung boss at hindi po siya akma dun sa nagkakapandemya na nga po, namomroblema 'yung mga tao ta's delay po 'yung sahod. Hindi po dahil sa cost, pero, ah, dahil po dun sa kulang na nga po 'yung tao at 'yun po, 'yun po 'yung challenges, hinarap ko po 'yun, ah, naghanap po ako ng part-time po habang nangyayari po 'yun at, ah, 'yun naman po, nalagpasan ko naman po siya. Kaya po ngayon nag opo. Kaya ngayon po kahit may trabaho po ako naghahanap pa rin po ako ng part-time, para po make sure ko lang na hindi ko na po maranasan 'yun.
Okey. Ah. Oo. Hmm, galing. Mm. Oo, oh, o Hmm, okey, mm. Mm, mm. Oo. Mm. Hmm, oo.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 buti naman. Mm, oo. Oo naman, oo naman. Sa panahon natin ngayon kailangan pa rin ng may extra tayong iba, 'di ba?
Mm, opo.